Boa, olha, é por isso que é bom a gente conversar, né, porque assim, eu sempre fico muito focada mesmo em academia e eu vou, eu frequento e tudo mais. Mas às vezes eu quando se se eu tô num episódio assim que tipo tá muito desconfortável, eu falo: “Ai, eu não vou porque na academia eu pego pesado e vai acabar lesionando.”, mas a bicicleta que você falou agora, eh, é um exercício de que não tem pressão, não tem impacto e é bem
Uhum. Sim. Sim. Você define a velocidade.
Exato, então, e eu moro realmente num lugar bem, bem tranquilo pra andar de bicicleta, mas eu eu, olha, tenho uma bicicleta na garagem que deve estar empoeirada porque eu não uso. Então, eu acho que é uma boa, até pelo que você falou mesmo, sabe, a questão do estresse. Eu acho que se eu estiver num momento meio difícil porque claro que existe às vezes uma frustração, queria ter minha vida igual de volta, e não consigo, então isso me deixa, me toma tempo, me deixa chateada. Então, esse momento que eu estiver andando de bicicleta com certeza vai ser até meio além de ser bom pro meu bem-estar físico, acho até que pode ser terapêutico, né. Até meu filho de 5 anos tem bicicleta também, de repente eu vou com ele, né, a gente vai dar umas voltas, acho que
Uhum. Sim. Claro. Muito. Sim. Faz um passeio, vo aquele sol, eh, o a mistura da vitamina D, você respirando, você fazendo um esforço que você vai precisar fazer, a mistura de tudo isso vai te dar um bem-estar enorme.
Olha, boa, eu vou realmente come vou ti tirar essa bicicleta da minha garagem, vou tirar a poeira, vou encher esse pneu e vou começar a usar ela mesmo que seja com uma que eu coloque aí de repente uma um objetivo fácil de atingir como você falou 2 vezes por semana, aquelas metas isso a meta, essa é a palavra.
Uhum. Sim, pequenas metas. Sim. Você começa com 20 minutos, aí você vai começar a ver que 20 minutos é pouco, você faz 30, quando você ver você tá fazendo 1 hora, se você fizer 1 hora, eu te garanto, você vai pedalar pelo menos uns 15 quilômetros, e assim, ao ar livre, é diferente de fazer uma ergométrica, é você tem ah, você também é bom para os braços porque você segura e você direciona, então você é um exercício completo e sem impacto que vo no com a sua cirurgia, impacto na col <clicks tongue> na no quadril, no joelho, você não tem muita força que você vai fazer nessa parte.
Uhum. Exato, é. É. No quadril, uhum. Olha verdade, excelente ideia, adorei o seu conselho eu realmente eu vou fazer o que eu te falei, vou desempoeirar essa bicicleta e vou botar ela pra trabalhar. E vou colocar minhas metas aí pelo menos 2, 3 vezes por semana nesse começo um tempinho pra ver como eu me sinto, eu tenho certeza que essa dopamina, essa volta vai me fazer muito bem, muito obrigada por me ouvir, muito obrigada pelos seus conselhos, adorei nossa conversa.
Hum. Ah que bom que eu pude ajudar, fico tranquilo, fico satisfeito.